Ja, aber ich weiß ja jetzt nicht, wie alt du bist, aber ich wäre <chuckles> ich wäre aha, okay, da wäre ich jetzt nicht so kritisch mit mir, denn, äh, wir alle haben am Wochenende gefeiert. <chuckles> Ich glaube, da gibt's, äh ich glaube, da gibt's keine Ausnahmen. Aber das kann man ja vielleicht 'n bisschen reduzieren, dass du dann vielleicht nicht ganz so lange Party machst und dann vielleicht 'n bisschen mehr vom Tag hast. Aber das gehört einfach zum Jungsein dazu, ne? Dass man am Wochenende ausgeht und da auch mal, klar, alles sein lässt, ne?
Jung, <chuckles> Anfang 20. <chuckles> Okay, also ganz normal. Na, ich bin halt irgendwie so 'n schlechter Nein-Sager an der Stelle. Ähm, vielleicht, ähm, überrede ich mich auch manchmal selber, also, weil ich irgendwie n' bisschen disziplinlos bin, was das angeht. Aber häufig nimmt man sich vor, ja, da machst du heute nur bis 12 oder so. Und, ähm, ja, dann hat man sich irgendwie die ersten 2 Drinks schon zu sich genommen und sagt: „Egal, dann nimmst du jetzt noch einen” und bums, 4:00 morgens an der Stelle. Und die Freunde, die heizen einem dann irgendwie auch noch so 'n bisschen an, ähm, mit: „Stell dich doch mal nicht so an irgendwie, le wir wollen doch Spaß heute haben.” Und, ja und bums, Tag vorbei, und Schlafrhythmus kaputt, so schnell kann's gehen an der Stelle.
Mhm. Ja. <chuckles> Ja. <chuckles> Ja. Ja, ja gut, wie gesagt, also an den Wochenenden, äh, das das musst du wirklich für dich wissen, ob du da auch mal nein sagen, äh, kannst, ne? Und den Schweinehund überwindest und sagst: „Okay, äh, ich komme jetzt mal nicht mit oder ich oder oder ich, äh, ziehe mich da 'n bisschen früher raus”, ne? Aber unter der Woche, wie gesagt, kannst du das ja wirklich mal, äh, mit den Sporteinheiten und, ähm, Essen, ne, probieren.
<chuckles> Was hilft 'n da am Essen? Also, was würde mir da am besten jetzt, äh, beim Schlafen helfen?
Beim Schlafen? Also, ich würde auf jeden Fall was Leichteres essen, nicht irgendwelche heftigen Sachen. Ne, so 'n so 'n leichten Salat vielleicht.
Wie? <chuckles> Habe mir jetzt immer 'n Kilo Bolognese reingezogen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Ja.
<laughs> Ehrlich? <chuckles> Da hat der Körper natürlich richtig zu tun erstmal, ne? Das noch zu verdauen, das ist klar. Ja, vielleicht 'n bisschen was Leichteres essen, ne?
Okay, dann, äh, gebe ich mal meinem Magen 'ne kleine Chance irgendwie, ähm, dass das was werden kann und ja
Ja, ich weiß ja nicht, ob du so so Salat und so was magst, aber ja.
Ja, doch, das äh, paar Chicken Nuggets rein, dann geht das auch. Ne, Spaß. Ähm, ja, dann werde ich mich mal bemühen, dass ich es, äh, schaffe, meinen Schlafrhythmus irgendwie wieder auf Kette zu bringen, sage ich mal, ähm, obwohl ich es immer schaffe, ja, halbwegs zeitig ins Bett zu gehen. Und ja, dann danke ich dir an der Stelle, dass du so 'n gutes offenes Ohr für mich gehabt hast und, ähm, ja, diese sehr guten Hinweise gegeben hast.
<laughs> Ja, okay. <chuckles> Mhm.